जी, जी, जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो दूर-दरा के जो दूर-दराज इलाके हैं, जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ हो गया या फ़िर कोई ऐसे अ, एरिया हो गए, जहाँ तक जो है अभी भी जो है गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई है। तो मेरे को लगता है कि सरकार को जो है एक पक्की जो है सड़क बनाने की बहुत बेहद आवश्यकता है और मेरे को लगता है कहीं न कहीं सरकार जो है इसके लिए कोई न कोई कदम उठा रही होगी। तो मेरे को लगता है कि जिससे जो है बच्चे भी जो है और शिक्षक भी जो है अ, स्कूल तक पहुँच पाएँ और बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा जो है प्रदान कर सकें। तो मुझे जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे जो आपके विचार भी काफ़ी पसंद आए अ, जो हमने जो है शिक्षा के ऊपर बात करी और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही जो है, सबको जो है शिक्षा जो है, प्रदान की जाए और सरकार भी जो है अ, काफ़ी नियम और ल कानून जो है लागू करे। जिससे जो है किसी को भी जो है शिक्षा से जो है अ, मतलब प्राप्त ना करने का सौभाग्य ना प्राप्त हो पाए। जी, जी, जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, आपसे भी बात करके बहुत ख़ुशी लगी और इतनी सारी जानकारियाँ आपसे मिली, मैं कोशिश करूँगा हमारे आस-पास के बच्चों को उस पे लागू करने का और काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।

जी, नमस्कार। आप कैसे हैं?
नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आजकल के समय में जो है शिक्षा जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी थी पर आजकल के समय में जो है जैसे कि बहुत सारे जो है अ, जो बदलाव आ रहे हैं शिक्षा के च क्षेत्र में। तो मेरे को लगता है कि उसको देखते हुए जो है शिक्षा आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि जो है सरकार जो है अपना पूरा नि निरंतर प्रयास कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में उसको और अच्छा बनाने की और उसको जो है कहीं-कहीं जगहों में तो है मुफ्त शिक्षा भी जो है प्र अ, जो है प्रदान की जाती है। और उसके अलावा जो है बहुत सारे एनजीओज़ और सरकार जो है साथ मिलकर जो है बहुत अ, अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आपसे अ, पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कैसे जो है मुफ्त शिक्षा या फ़िर कोई दूसरी शिक्षा जो है सरकार जो है और बेहतर बन बना सकती है?
जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी। उ, जी। हुँ। जी।